'Ko na.
Okey.
Ano, gusto ko kasing ano, ah, magnegosyo. Sinubukan ko na rin dati, kaya lang ngayon gusto ko ulit i-try, kaso medyo nag-aalanganin ako dahil pagka ginagawa ko magnegosyo, hindi naman lumalago 'yong pera ko. Oh, kasi ano dati nagnegosyo ako ng ano lang naman 'yong puhunan ko ay nasa ₱700 pesos, nag nagnegosyo ako ng ano oo, ₱700 pesos lang naman. Kasi ang ninegosyo ko lang naman, eh, atcharang papaya lang naman 'yon, oo. Mga side hustle lang naman dito sa sa bahay.
<chuckles> Oo. Oo. Mm, seven hundred? Hmm. Mm, mm. Opo.
Ayun, kaya lang, hindi ko siya mapalago. Kasi, ang nangyayari pagka gumagawa kasi ako ng atcharang papaya, may mga friend ako na ano, yung hinihingi lang yung ano ko, atcharang papaya. Ako naman nahihiya, eh, gusto ko s
Hmm. <chuckles> Dahil sa hiya?
Oo, nahihiya kasi ako na ano, na bentahan ko sila. Siguro kasi alam naman nila na ano, may pera ako. Pero kahit na 'di ba, kasi negosyo 'yon, eh. 'Yan, hindi ko tuloy mapalago tuloy 'yong negosyo ko. Ano kaya yung ano, yung maganda kong gawin kasi 700 yung puhunan ko, eh. Eh, kailangan mapalabas mapalabas ko muna yung, ah, 700, tapos 'yong sobra do'n, 'di ba ayon yung kita ko? Para naman ano, meron din naman akong panggastos kahit papaano ng hindi ako umaasa sa asawa ko. Kasi asawa ko lang yung nagtatrabaho, tapos yung anak ko naman, tatrabaho din pero yung kasi yung mga nagpo-provide sa mga monthly bills, asawa ko naman sa pagkain. So, ako gusto kong makatulong sana sa pinansiyal na, ah, gastusin para ye ano, para alam mo na 'yon, yung hindi ko sila naaano, yung napipilit or nagigipit. Oo, tama, yung gano'n. Oh, ano ba 'yong mga puwede mong i ma-i-suggest sa akin?
Hmm, mm. Oo. Oo. Mhm. Oo. Mm. Mm. Hmm. Parang burden. Oo, okay. Oo nga 'no? Ang hirap naman talagang tumanggi, lalo na kung friend mo, "Sige na." Tapos, maaawa ka, siguro gano'n 'yong nararamdaman mo 'no?
Hindi naman ako sa naaawa, nahihiya ako!
Ah. Ah! Nahihiya ka na mag-hindi, gano'n? <laughs> Ang hirap naman niyan! Pero ano, gusto mong mag ma magbigay? Or a gusto mong bayaran sana nila or gusto mong
Oo. <laughs> Ah Kasi ano, kilala kasi nila akong ano, mapagbigay, eh, oo. Nasanay, siguro. Ano ba 'yong magandang kong gawin?
Ay! Oh, okay! Tama. Kaya ine-expect nila na dahil mapagbigay ka tine-take advantage nila 'yon na, 'di bale, hindi naman niya siguro babayaran, oo nga, 'no. Pero, alam mo na-appreciate kisat kita sa ginagawa mo, 'no. Pero, ang pagiging, pagiging masyadong mabait din sometimes, ay, ah, hindi rin maganda. Lalo na kung ganyan, 'no, kung ang tao is tini-take advantage na 'yong kabaitan mo. Hindi naman porke, ah, mapagbigay ka is always hindi na sila magbabayad, 'di ba?
Mm. Oo. Kaya nga, eh. Eh, yung binebenta ko pa naman na atsara ko yung isang garapon na malaki. Alam ba yung garapon na babasagin yung Milo?
Oo. Oo, oo, oo.
'Di ba, ang laki no'n? Oh, yung, yung ano no'n yung 1 puno no'n. Oo, yung 1 puno no'n binebenta ko siya ng 150, ayun, siyempre ano din 'yon, eh, ang dami-daming laman no'n.
Oo. Tapos, libre lang? Oo. Mhm. Oh! Oo. Ano ba 'yon parang pero alam naman nila na binebenta mo 'yon?
Kaya Oo, sinabi ko. Sabi ko, "ah, gumawa ako ng atsara for, ah, business, side hustle kaya nagbebenta ako. Eh, yung ibang mga inalokan ko siguro walang pera kaya alam mo 'yon 'di ko alam eh ayoko naman magpautang ano, kaya ayun. Pero mayro'n naman yung iba bumili rin kaya lang nakakaramdam kasi ako ng ano nahihiya ako.
Mm. Hiya na maningil. <snorts> <chuckles> Hmm. <sniffs> Oo, oo feel ko.
Oo, parang gano'n. Mm, ano ba yung maganda kong gawin sa gano'n?
Oo, siguro ang kailangan mong gawin ay baguhin mo yung mindset mo kasi ma baguhin mo yung mindset mo na ano, "ah nahihiya ako na hindi, ay na ano kukunin na lang nila yung product ko, hihingi hi hingiin nalang nila." Baguhin mo 'yon. Kailangan maging firm ka din naka na isipin mo na ikaw ay may pangangailangan din puwede mo namang hingiin, oo puwede mo namang i-explain sa kanila na, "ala, ah kahit gusto kong magpauta ay mag magbigay pero ito nalang muna kasi ang mayro'n ako ngayon kaya kailangan kong maibalik yung puhunan ko." Puwedeng puwedeng yung ganong mga linyahan mo tap or puwede mong sabihin na <sniffs> puwede mong idaan sa biro ba! Para sa gayon ay parang hindi naman very offensive di ba? Yung bang, "ay kayo naman! Pina yan na nga lang ang ano ko sa susunod na lang ako manlibre," gano'n ba? Para para pag pagka oo, para 'pag ano pag naririnig nila yo'n, hindi naman din gaanong nakaka-hurt sa kanila and pa sa part mo hindi naman din kumbaga hindi hindi naman parang ay, nagiging madamot ka, hindi gano'n, oo.
Ano 'no, paano? Ah, okey, okey. Mm, totoo. Mhm. <laughs> <chuckles> Oo. Oo nga, eh, 'yan nga inaano ko, eh, nararamdaman ko, eh, baka isipin nila madamot ako.
Oo, oo puwede mong idaan sa gano'n ba yung joke na, "hmm kailangan bayaran yan, ha, kasi ano negosyo ko yan, sa susunod na lang ako manlibre sayo," ganon. Or puwede naman na sabihin mo na, "hala kahit ga gusto kong hala kahit gusto kong magbigay or manlibre pero ito lang naman kasi yung ano, ito lang naman kasi yung puhunan ko, kailangan ko munang oo wala akong wala oo wala pa akong other source of income baka puwedeng ikaw naman ang ika ikaw ang mag pahiram sa akin," parang ganon. "Para palaguin ko tong negosyo ko." Oh, sa paraang 'yon baka baka yung yung taong yon, eh, naghihintay din na mag seek ka ng help.
Ah, okey. Wag muna ngayon 'no? Mm. Ayun. Ah, okey.
Di ba? Oo, kasi minsan may hindi natin alam na, hmm inaantay ka rin lang palang magsabi di ba?
Sabagay, pwede rin.
Oo. Kasi iba-iba naman tayo ng ano, iba-iba naman tayo ng pag-uugali eh. Pero ikaw ba, na-try mo na bang mag hindi? Sa mga na na-try mo ng magsabi ng hindi? Mag hindi. Ba kumbaga, kung “Ate, kunin ko na ‘to.” Eh, na-try mo na bang, “Uy, hindi kasi benta ko ‘yan.” Na-try mo na bang mag gano'n?
Mag ano? Ah, parang hindi masyado? 'Di ko na maalala.
Hindi masyado? Oo, oo. Pwede mong i-try yung ganun. Kasi natuturuan mo din sila na, ah, parang oo. Hindi lang at hindi lang pagiging generous ang tinuturo mo kundi tinuturuan mo din sila na magkaroon ng initiative na magbayad. Yun bang mag magkaroon din sila ng hiya, para hindi yung ikaw palagi yung bigay ng bigay, 'di ba.
Oo. Hmm. Ayun. Oo nga eh, nasanay na kasi lagi ako nagbibigay.
Mm. Oo, ayon ayon, nga po eh oo, yon nga eh. Sanay na kasi sila na ikaw yung laging nagbibigay kaya parang take lang oo.
Gano'n na lang ano? Ah, oo. Hmm kaya tuloy ano mm, kaya tuloy parang, ah, nahihiya na tuloy akong magbenta. Sabagay, maganda 'yan ah, 'yong pinayo mo sa akin, na sanayin ko 'yong sarili ko na magsabi ng "Hindi, hindi muna ngayon, huwag muna ngayon."
<chuckles> Oo. Oo. Mm. Oo. Oo, tama, oo. Tsaka negosyo is negosyo, oo. Kailangan mo ding turuan sila na magkaroon ng kumbaga, ah, hindi always ay hingi na or, ah, sila nalang yung take nang take, ikaw nalang yung give nang give, di ba? Turuan mo din sila na kahit papaano maramdaman nila na ikaw kailangan mo din ng pera, 'di ba? Ikaw kailangan mo rin ng tulong. Oo, kasi once kasi ng bigay ka nang bigay, ang ang nasa mindset nila, parang wala ka ng kailangan, kasi ikaw yung laging nagbibigay. Kaw kaw lang yu ikaw yung laging tumutulong, kumbaga, gano'n. Kaya mm.
Tama. Hmm. Hmm. Eh, paano 'pag ano, ah, inutang? "Sige sa ano 'no, sa bayaran ko sa mga ilang araw?" Okey lang din 'yon ano at least babayaran 'no?
Oo, pero kaila ta tinatanong mo ba? Ay, pero naki yung pinapautangan mo ba is alam mong marunong magbayad, tumupat or tumupad sa usapan?
Ah, okey na naman, oo, oo. Puwede 'no?
Hmm, okey lang 'yon. Oo, pwede 'yon na, "Bayaran ko na lang sa gan'to."
Tapos? Ayan. Tapos kokolektahin ko na lang ng mga ilang araw na mabuo ulit, 'no? Mm, para naman yung pera magkaroon din ng
Oo, oo. Ayun. Mm, para may oh, mai-rotate mo pa rin yung pera tsaka <sniffs> 'yon nga, kung may mga kaibigan ka naman na pwede mong medyo pahiraman ng konting puhunan kasi konti sabi mo nga, konti lang naman yung puhunan diyan, 'di ba?
Ah, wala namang ano, wala namang problema kasi yung pera ay hiningi ko lang din naman 'yon sa asawa ko.
Ah, okey. Problema mo lang, oo. <laughs>
<laughs> Kaya lang siyempre, 'di ba, siyempre nakakahiya. Imbes na mapalago ko tapos hihingi na naman ako sa kanya, 'di ba? Kakahiya rin. <laughs>
Oo, oo. Tama, oo. Tama, tama ka nga. Actually, <laughs> oo. Imbes na pa uh, palaguin mo para magkaroon kayo ng pera, eh, ikaw pa yung ano, hindi lumalago kasi itinutulong mo naman. Though ma ma or pinapamigay. Though maa okey naman. Okey naman yung ginagawa mo na
<laughs> Oo nga. Kaya pala. Kaya pala minsan sabi sa akin ng asawa ko, "Heh 'wag ka na nga mag-negosyo, mga negosyo mo mga palubog." <laughs>
Oo. <laughs> Oo, kasi minsan 'no, yung kabaitan at tsaka yung hiya, do'n tayo nalulugi. Pero kailangan na i-change natin yung mindset na gano'n. Na kung hindi tayo nagbigay or tumanggi tayo, ibig sabihin ay madamot na tayo, hindi. Kailangan nating tanggalin, alisin sa isip natin 'yon. Isipin mo na kapag, ah, lumago naman 'yon, mag tutulong at tutulong ka naman sa kanila at manlilibre ka pa rin naman sa kanila. Ayon. Sa time lang siguro na 'yon ay kailangang-kailangan mo munang ipag ah, palaguin. <chuckles> Oo.
Mm. 'Yon. Ayan. Ayun nga talaga 'yong problema sa akin. Hindi ko kayang i-manage yung
Mm.
Yo 'yon 'yong pera sa ano, para mainegosyo ko ulit para ano ba, yung umikot para at least maibalik ko 'yong pera sa asawa ko tapos 'yong kinita ko, 'yon na lang sana 'yong paiikutin ko, gano'n pala 'no? Oo.
Oo. Mm. <laughs> Oo. Oo, tama, the same, ako, ah, ang sikreto 'yon is saying, "No". <laughs> So, oo gano'n. Oo.
So, gano'n na lang. Sasabihin ko na lang "Ay huwag muna ngayon kasi inutang ko lang 'yong pera." Kailangan bayaran mo 'yan gano'n na lang ano, matatag 'yong ano, 'yong
Oo. Oo. Oo or oo, firm ka dapat, oo.
Mm, firm.
Oo, tsaka puwede mo din idaan sa joke para ba'y 'yong pag-accept nila ng sinabi mo is hindi rin gaanong masakit at hindi hindi ka mag iiwan ng impresiyon na parang oo ayun. Sana nakatulong ako 'no. At maraming salamat.
Mm. Sabagay. Mm. Oo, maraming salamat din sa ano, sa pakikinig mo at tsa sa idea na binigay mo. O, gano'n na lang 'yong gagawin ko, salamat muli.
<laughs> Walang anuman.